Мгм. Понимаю тебя. Ам, а вот тебе д я так понимаю, дают задания, да, какие-то домашние, которые ты должна делать, или к ты к с какими-то проектами, получается, работаешь, да? И ты всегда вот выполняешь в срок, да? Или ты вот так, как мотивации нет, ты просто: "Да, вот, не буду их делать, сделаю их в другом в следующем году". Как у тебя вот это?
Да. А, да нет, ты знаешь, я как бы, ну, я всё-таки ответственный человек. И я тоже понимаю, что я Да, это, с этим у меня проблем нет, да. У меня была 1 специальность очень такая, непростая. Я очень много училась, очень много сдавала всяких экзаменов. Это не проблема для меня, как бы, ну вот, формально выполнять обязательства, да. А, меня просто расстраивает, что это не приносит мне какого-то, вот этого задора и пыла, да. Я делаю всё чт я делаю эти проекты, я сдаю эти экзамены, э. Но как бы делаю это, говорю, как вот, как не знаю, такой студент-троечник, знаешь, что-то вроде не не -не в смысле оценок, а в смысле вот отношения, да, к этому. Ну и ладно как бы- сделала, и слава богу, приложила усилия, хожу ходить- хожу, слушать- слушаю, да. То есть, ну вот, э, говорю, энтузиазма не испытываю.
А, ну вот видишь, здорово. <chuckles> Это важно. Ага. Да, понимаю. Ага, вот как. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. А это, получается, на иностранном языке, да, проходит?
Да, ты знаешь, это на местном языке. Я его, конечно, со 2 года к значительно лучше понимаю, чем, э, 1 год. Но в да, да, как бы это. Спасибо, да. Ну в ос
Да. Ну, вот видишь, здорово. Не каждый в принципе, может у учиться на другом языке. А ты вот смогла, у тебя получилось.